Olha, eu queria desabafar sobre um assunto e também queria que você, se puder, né, me dá algumas dicas aí, alguns conselhos <clears throat> sobre umas coisas que estão acontecendo lá no trabalho, e, assim, eu sou novo nesse trabalho, mas já percebi que certas atitudes meio que já são enraizadas lá no trabalho, sabe?
Uhum. Sim. Hum, já é já é ali da <chuckles> do ambiente.
Da cultura, exatamente. E o que que acontece, tem coisa que eu não concordo muito, né, a gente vai vai levando ali, mas eu vou te explicar para você entender, até ver se eu tô tô errado ou se você tem, eh, alguma direcionamento para me ajudar, né, ali num a não causar conflitos e essas coisas no trabalho.
<laughs> Sim, ó, tô aqui pra te ouvir, pode falar.
Beleza, que que acontece, lá no trabalho, a gente tem uma dinâmica que ela é trimestral, tá, eh, e e essa dinâmica a gente ganha um prêmio em cartão, e é até um prêmio simpático, vai, mas a gente tá falando mas é só em cartão de supermercado, não é no na conta do banco, sabe? <clears throat>
Hum. Ah, é tipo um um bônus de de supermercado, um ticket refeição, alimentação, alguma coisa assim?
É, é, mas isso é só a gente tem o o subsídio alimentação, né, normal, e esse bônus ele é só se a gente atingir determinadas metas pré-estabelecidas lá por eles. <clears throat> E aí basicamente, é um prêmio é de 10.000€, mas aí divide pra todo mun 10.000€ em cartão, mas aí divide pra toda a equipe, dá mais ou depende de quantas pessoas tem na equipe, na altura, mas dá ali mais ou menos uns 600, setecen eu já receb já cheguei a receber 700€. Eh <clears throat>
Uhum. Sim. Uhum. Ah, é bom até, ok.
É, é um prêmio ok, né, pra Portugal, né, a gente tá falando, é qua quase um salário a mais, só em cartão, mas assim, de supermercado, mas acaba que a gente consegue gerir, porque tem que fazer compra, não tem jeito, mercado é sempre importante de de receber essa grana. Então, assim, até aí maravilha, né, <clears throat> e essa campanha, como eu te como eu estava te explicando, ela é trimestral, né, e aí nesse nesse último trimestre, que foi da de agora, eh, que é o último trimestre do ano, né, que a gente tá agora em dezembro, a gente tá muito atrás, então, corre o risco da gente não atingir a a os 100% da campanha e aí toda a equipe ficar sem o bônus, né, sem essa premiação.
É. É, sim. Uhum. Hum. Ai, todo mundo fica sem. Aí já gera tensão.
É. É, porque não é um prêmio individual, né, é um prêmio coletivo, são 10.000€ pra dividir pra toda a equipe, né. Então, <clears throat> eh, se a equipe toda atinge, né, todo mundo ganha, se a equipe não atinge, ninguém ganha. E pronto, até aí é justo essa questão, só que o que que acontece, eh e aí tem uma outra coisa também, a gente recebe esse bônus 3 meses depois não, 3 não, 2. Então, é assim, vamos supor, a gente esse bônus de de desse último trimestre, se der certo, a gente recebe ele em fevereiro.
Uhum. Hum. Uhum. Ah, tá.
E a e aí é s é sempre assim, né, o de janeiro, fevereiro e março, a gente recebe em abril em maio, mais ou menos, e é sempre vai pulando assim, e a cada
Sim, e e p e pra vocês tá ok isso, não é um problema receber, s é, já você entrou, já era assim <chuckles>
É, normal, já faz É, já faz parte. É, eu entrei, já era assim. Exatamente. E aí, que que acontece, <clears throat> eu quanto à questão do do bônus, eu sou relativamente novo na equipe, né, eu trabalho lá há menos de 1 ano e nunca aconteceu da gente não atingir. Então, nunca tinha acontecido isso que tá acontecendo agora, que é o que tá me incomodando, que é o fato de da galera tá fazendo meio que não foi meio que pedido, foi meio que imposto, assim, da gente fazer ali 1 hora extra todos os dias até o final do ano, ou pelo menos até o Natal, ainda não tá decidido, eh, por dia. Até aí, tudo bem, mas essa hora extra.
Aham. Hum. Uhum. Uhum. Pra atingir o bônus, hum.
Pois é, mas essa hora extra, ela não é remunerada e ela entra pra banco de horas, assim. E, cara, é muito difícil tirar banco de hora lá na empresa, é complicadíssimo. Eu trabalho em call center, né, e sempre: "Ah, mas é que tem gente, porque tem um de baixa, porque tem um de férias, porque tem um de licença", nunca tem a equipe completa. Eu acho que, sem sacanagem nenhuma, em 1 ano, eu acho que eu nunca trabalhei com a equipe toda, <chuckles> juro, juro pra você. <laughs>
Ah. Uhum. <chuckles> <laughs> Sempre tá faltando alguém.
Call c Nossa, o absentismo é muito grande no no no no call center, é absurdo, parece que call center, é um ambiente muito apesar de parecer, né: "Não, é trabalhar sentadinho, segunda a sexta", mas, cara
Não, é, deve ser pesado, né.
É um ambiente bem punk, sabe. E aí até aí tudo bem, né.
Uhum.
Só que que que acontece? Pra mim, tem um fator que ele é muito importante. Eu moro a 1 hora e 10 de distância do trabalho de carro, não é nem de transporte público. Então
Hum. Nossa, é é bem longe.
Então, exatamente, pra eu sai, chegar no trabalho às 9h, eu trabalho de 9h às 18h, né. Pra eu chegar no trabalho às 9h, eu tenho que sair de casa 7:45 pra eu chegar às 9h no trabalho, né. Que eu não chego às 9h, tenho que chegar, assim, umas 9:05, ligar meu computador, né, toda aquela história. Então, assim, pra eu conseguir, né, atingir ali o o horário, né, cumprir o horário certinho, eu tenho que sair de casa com 1 hora e 15 de antecedência, porque é mais ou menos uma 1 hora e 10 daqui lá e torcer pra não ter um trânsito, uma obra, porque sempre tem.
Uhum. Hum.
E aí, que que acontece? Quando isso surgiu, eu, sinceramente, né, não achei muito legal. E aí no primeiro dia, tá, no segundo dia, aí passou uma semana. E, cara, isso tá me incomodando. Isso a gente começou agora no começo do mês, né, que foi o o último mês do do do trimestre, né. E aí eles meio que impuseram isso à gente. É isso que eu não tô achando legal, sabe? Porque foi meio que uma coisa imposta. E aí <clears throat> eu fico "Pô, eu vou, só que eu saio daqui, cara, eu vou pra muito longe. Não posso, eh, ficar 1 hora a mais, porque imagina, eu saio às 18h, aí faz mais 1 hora, 19h. Pra eu chegar em casa, já são 20:15. Pra eu tomar banho, me arrumar, comer, sabe, preparar a marmita do dia seguinte, puxa, fica muito puxado." E assim
Muito cansativo pra você, né?
Muito. E a galera lá Aqui em Portugal, a galera tem o hábito, né, de trabalhar perto do de casa, né. E, assim, eu não sei por que cargas d'água que eu fui arrumar um trabalho tão longe, mas eu sei. Foi porque eu queria muito um trabalho de segunda a sexta. Eu trabalhava em loja antes e acabou que que eu sempre estava trabalhando domingo, feriado e tal, e isso não estava legal. E aí eu quis trabalhar segunda a sexta e foi essa oportunidade que surgiu.
E você Pois é. Uhum. E ass E e assim, pra atingir, né, esse bônus, essas horas, você sente que a galera tá ali te pressionando pra fazer essas horas? Você já co tentou colocar o teu ponto de vista sobre isso, de falar: "Gente, ó, super apoio vocês, mas eu não consigo fazer isso todos os dias"? De repente, você fazer ali 3 vezes por semana, pra ajudar também, porque já que o bônus é coletivo, você partici você participando ou não, você também vai receber, né, disso.
Então. Pois é. Claro, exatamente, e Sim, e é isso que às vezes até eu fico um pouco meio grilado, vamos dizer assim, porque, né, eh, imagina, vai estar todo mundo lá se dedicando, né, à à questão do bônus e eu vou embora cedão. "Ah, 18h. Ah, se vira aí vocês, depois eu recebo minha parte". Eu sei que não é justo, até com a minha equipe, não é nem com a questão da empresa, porque lá a gente tem um um ambiente muito legal, sabe, todo mundo se se trata super bem, se dá super bem. Então, acaba sendo, essa questão da equipe, uma coisa importante, sabe? Só que é é isso, um pouco isso que eu tô te falando, porque, eh, tem essa minha questão que puxa, é muito ruim, eu moro muito longe, cara! É muito longe, sabe? E fica puxado pra mim. Então, eu fico muito nessa linha entre, eh, vacilar com a equipe, eh, de, puxa, não participar, onde tá todo mundo participando e nu em contrapartida, ter essa essa essa questão de essa É, porque eu também não posso ficar me prejudicando, porque, cara, é uma vida corrida, é chegar em casa, é traba é é fazer comida, é sabe? É, parece coi-coisinha pouca, mas no se você somar, 5 dias na semana, são 5 horas, cara. E entendeu?
Uhum. É, nu Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Essa pressão. Claro, super te entendo. Sim, com o horário de deslocamento que você tem, é super compreensível assim, tá? Eh, uma que você não é obrigado, né, a fazer isso. Mas, de repente, vamos tentar achar uma solução, né, porque é pelo bem, eh, da equipe, só que todos vão ganhar. Você, n nesse ano que você tá vendo a o quanto vocês precisam ainda pra atingir a meta, você acha isso possível? Tipo, você acha se se a equipe fizer 1 hora por dia, vai ser possível atingir a meta?
Uhum. Uhum. Uhum. Acho. Então, vamo lá. A ga eh, a gente tá com projeção de 87 ponto alguma coisa, 87 ponto alguma coisa da meta, né, então se a gente trabalhar, são 22 a conta que eles fizeram nesse mês, se não me engano, vamos ter 23 dias úteis, é, acho que são 23 dias úteis, e, porque a gente trabalha dia 24 normal, eh, então fizeram não, são 22 dias úteis, é, tem o feriado de 25, são 22 dias úteis. Com essa conta de 22 dias úteis, são 22 horas a mais, né, o que daria mais ou menos 3 dias completos de trabalho, então, isso acabou sendo a conta que eles fizeram pra conseguir atingir o objetivo, então, se mantiver, né, esse ritmo, eh, nessa mesma projeção e e com essa com essas horas a mais, aí, vai ser possível sim, a alcançar o objetivo, só que não é garantido, mas existe né, foi na hora que eles explicaram lá pra gente, foi esse cálculo mais ou menos que eles utilizaram, sabe.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Sim. Uma g uma grande é, uma grande chance aí, de utilizar assim, pra você não se sentir tão pressionado pra fazer essas horas, né, de trabalho e também não ser mal visto pela equipe, pelos colegas ali, também, que não seria justo, acho que você poderia, eh, argumentar desse modo, falar: "Olha, gente, eh, sinto muito, né, eu não posso ficar todos os dias, porque eu tenho outros compromissos além desse horário, o que eu posso fazer, ou tentar chegar 1 hora mais cedo, se for melhor pra você", aí, você tem que analisar
É, uma chance Uhum. Uhum. Hã, não, aí, é pior, porque eu tenho que acordar mais cedo ainda, imagina, eu saio de casa às 7h45, eu teria que sair de casa seis e quarenta e cinco e aí, eu teria que acordar 6
É, você vê o é assi você eh, você vê o que f é mais viável pra você e falar: "Olha, eu não consigo fazer isso todos os dias", mas umas 2, 3 vezes por semana, você acha que é possível fazer isso? Porque é só por um período curto, né. É.
Não, então, igual eu já fiz, eu eu sim, eu fiz, eu na verdade, eu nunca não fiz, todos os dias, eu fiz, eh, essas horas, sabe, e só que isso tá me deixando muito esgotado, eu tô ficando muito cansado, entendeu?
Uhum. Sim, exato. Às vezes, você conversar você conversar e falar: "Olha, 2 vezes por semana pra mim é possível, né, eu compro eu tenho esse compromisso com vocês por 2 horas na se na semana, se eu conseguir mais, ótimo, bônus, se não, desculpa, mas é o máximo que eu posso dar nesse período".
Sim. Uhum. É, acho que você tem razão, eu vou conversar com eles. Obrigado, tá, por esses conselhos que você me deu, por me ouvir e até a próxima.
Imagina, que